あの、食材を無駄にしない工夫って何かされてます？
はい。 ああ、そうですね。えっと、あたし、冷凍するのが好きなんで。なんでも野菜とか切って冷凍しちゃうんですよ。<chuckles> はいはい、なんか時短にも繋がるんですけど。まあ、例えば。はい。なんか休みの日に、あの、ま、玉ねぎ、と、あと人参と、椎茸？もうピーマンとか、もうごぼうとか、もうありとあらゆるものを、もう切って、<chuckles> でもう無駄にしないように切っちゃって。で、で、もう冷凍、ジップロップに入れて、冷凍します。<chuckles>
ほん。 ああ、すごい。<chuckles> はい、あ、じゃあ週にいっかいとか？うん。 あ、ちょっとやっぱ？うん。 ええ！ はい。 それ、１週間分ぐらい、をってことですか？
あ、そうですね。もうなんかちょっと無くなってきたら、あの買い足しに行って。で、もう、全部バーって切っちゃって、一気に、休みの日に。
ほお。
うん。<chuckles>
ええ、すごいですね。え、それ、どれくらい時間かかりますか？全部やるのに。
ええ！でもね、その食材によるんですけど、もう買わない時もあるんですよ、あ、あるんですけど、ピーマンとかね、あったら。あ、でも、でもそんなに、そんなに1時間あれば、<chuckles> できるかな、ぐらいです。<chuckles> 1時間じゃ、 切ってるんですけど。<chuckles>
はい。 はい。 ああ。 え？ ええ！え、でも、なんか切り方っていろいろあるじゃないですか。なんか、りょうそのいっしゅうかんぶんの献立とか考えてないと難しくないですか？
ああ、ありますね。 いや、全然考えてなく考えてなくって、なんか切るだけ一応切っとこうって。で、なんかなんか野菜スープとかにもうん、で、野菜スープとかにも入れれるし、お味噌汁もできるし、野菜炒めもできるしっていう感じで。結構なんかもう、冷凍しちゃって、もう、無駄いにしないようにはしてるんですけど。はい。<giggles>
はい。 あ、好きな形 もう。 はい。 おお。 ああ、そう。 なるほど。それなんか、1軍、2軍の野菜とかあるんですか？なんか、使い使いやすい野菜とか。<chuckles> これ、一応持っとくかみたいな野菜とか。<chuckles>
ああ。 ああ、使える。ね ああ、ああ。あっ、絶対に外せないのは、やっぱり玉ねぎ？と人参。
はい。